О да, я же был там, м, в статусе курьера, по-моему. А, вот. Поэтому, м, мне мне было вообще в радость. То есть потом, конечно, она была там и не так высока, ну, на для того момента просто у меня, м, был просто были такие условия, что я мо мог учиться в университете ещё.
М, м. Мгм. Ага, то есть это была не по специальности работа?
Мгм. Это была юрфирма, то есть она я просто быстро же перешёл из статуса там, условно говоря, ку курьера в помощника юрист, потом юрист.
Мгм. Я не думала, что курьер- это может быть ступенька к тому, чтобы быть юристом. Ты же просто носишь что-то.
То есть там была такая Ну, курьер в юридической фирме, имеется в виду, и ты узнаёшь ы
Мгм, то есть там нужны з знания о юриспруденции, чтобы конверт с документом нести?
Н да нет, конечно, ты ты ты просто гурх гу гуляешь по заведению, как бы, вот, и наслаждаешься жизнью. Просто для меня это работа была прекрасна. Во-первых, я узнал, у ка что такое Петербург, не по каким-то районам, где я там жил по спальникам, а именно в центре. То есть я, в принципе, я я побывал на каждой станции метро, кроме 2. Ну, их тогда было поменьше, чем сейчас, да и веток было поменьше. Но я вот на каждой был с каким-то там поручением, заданием и так далее. Ну вот, ну, плюс, э, а, это была ещё такая работа, с которой вообще начинали все, кто приходил в эту юрфирму. То есть всех отправляли сначала в курьеры, ну, просто там специалисты молодые все были. Вот, и это было испытание, оно сравнимое, только у меня вот друзья учились в театральной академии, на курсе одного известного мастера Фильштинского, и они первые полгода ничего не делали. То есть у них не было никаких предметов вот таких, ну, профессиональных, имеется в виду, не история театра, какого театра, а вот всё, что касается актёрского мастерства или там режиссуры. Они ходили там, драили полы, забивали гвозди и так далее. И мастер говорил: "Вас надо поучить жизнь, вы жизни не знаете, вы ж тока после школы".
<chuckles> Забавно. Ага. Ага. Так. Мгм. М. Забавно. Так, интересное сравнение. Мгм. М. Да ты что?
Единственный, кто этим не занимались- те, кто после армии приходили.
Слушай